بصراحة باحس إن أنا ما اخترتش قبل كده راحتي النفسية خالص، يعني باحس إن أنا باختار اللي قُدّامي قبل راحتي، وده طبعًا بيتعبني لإن أنا بالاقي في الآخر إن أنا مش مرتاحة، مش مبسوطة، مش عارفة أعمل حاجة أنا باحبها، أو حتى إن أنا أفصل أو أهدى، فباحس إن دايمًا لأ اللي قُدّامي الأول وبعد كده وبعد كده إن أنا نَفْسي بقى في الآخر خالص، حتى في مرّه كان حَصَل موقف م يعني مع واحدة من ص مع واحدة من صاحباتي، إن هي اتأخّرت على واحدة تانية، فهي قالت لها يعني لو لو أنا اللي ك لو عليَّ يعني، لو هي اللي كانت موجودة دلوقتي وباصَحّيها وهي لسه نايمة من نُصّ ساعة، كانت زمانها قامِت ولبسِت وجِت بسرعة حتى وفضّلتني على إن هي تنام وكده، الموضوع معروف م من اللي حواليّا، آآ، آه دي حاجة فرّحتني أكيد إن هي خَدِت بالها وإن أنا فعلًا باحبهم وإن أنا باعمل عشانهم ومش باحب إن أنا أقصّر وكده، بس ساعات بقى الموضوع بيضغطني لمّا أحس إن هو جاي عليَّ بزيادة، وإن أنا محتاجة ده ضروري ومش عارفة إن أنا آخدُه.
اهم. أنا عايز أقول لِك إن ما فيش حد حينفعِك لو أنتِ تعبتِ نفسيًا أو تعبتِ بدنيًا آآ آآ، أنتِ لازم تكوني أنتِ اللي بتنفعي نَفسِك وراحتِك أهم من كُلّ شيء، وعلى فكرة ده برضه عايز أقول لِك إن ده مش أنانية ولا حُبّ ذات ولا حاجة، أنتِ عندك رصيد من المحبّة والعطاء لصحابِك وللّي حواليكِ، رصيد كافي يكفّيهم طُول العمر، بس في الأول والآخر فين أنتِ من الموضوع ده، فين ذاتِك فين راحتِك فين، فين نفسِك فأنتِ لازم تتعلّمي تقولي لأ في الوقت اللي ال اللي أنتِ فعلًا فيه مش قادرة، وده حقِّك من حقو حق من حقوقِك و و ونَفسِك نَفْسها وبَدَنِك ليه، ليه عليكِ حق، زي ما صحابِك لهُم عليكِ حق أنتِ برضه بَدَنِك ونَفسِك لهُم حق، وأعطي كُلّ ذي حقٍ حقَّه. أنتِ ب ب بتلبّي لهم رغباتهم وخروجاتهم وبتطلعي معاهم على حساب نَفسِك، لأ ده ما ينفعش طبعًا إن الإنسان يضغط على على نَفسُه وعلى حساب راحتُه، أكيد ده بيبقى شيء مش كويس على صحتُّه النفسية وصحتُّه البدنية، فأنتِ لازم فعلًا تختاري آآ، آآ، وقت لراحتِك وقت لخصوصيتِك و وقت لانفرادِك مع نفسِك، عايزة تتأمَّلي، عايزة تنامي حتى عايزة عايزة ما تعمليش أي حاجة غير إن أنتِ تقعدي مع نفسِك، ده حقِّك على فكرة، وما حدش يقدر ي يعني يفاصلِك فيه أو يقول لِك لأ ده مش من حقِّك وكده، زي، زي ما قُلت لِك، طَب أنتِ ما جرّبتيش تحطي حدود كده وت وتقولي لأ ب ب ب بوضوح يا جماعة أنا مرهقة، أنا تعبانة، أنا مش نازلة، والَّا ده ما حَصَلش معاكِ؟
إمم. أيوه. لأ ما ما جرّبتش حاجة زي كده قبل كده خالص، هو بس ممكن أنا باكون عايزة أعمل كده أو مثلًا مش موضوع حدود م مثلًا أقول إيه لو حصل كذا قولي لأ أو ارفضي، ارتاحي آآ، خليكِ على راحتِك، وبالاقي نفسي ما ما عملتِش كده غير برضه إن أنا اتعامِلت بنَفْس الشكل يعني، ممكن أكون عايزة أرفض بس مش عارفة إزاي، مش عارفة أجيبها بطريقة تخلّي اللي قُدّامي مش زعلان مني، ومقدّر راحتي وفاهمني كويس.